Ờ, mình học mình cảm thấy mình học rất là nhiều. Thứ nhất á là về, ờ, giá trị của một người vũ công.
Ừm. À!
Một người vũ công, a, thí dụ như là học về kỹ thuật, nhưng mà múa đẹp á thì sẽ giúp người khác, ờ, thỏa mãn về, ờ, nhãn quan, về, à với lại một tâm hồn cũng phải đẹp, nếu một tâm hồn đẹp á sẽ truyền tải qua những cái điệu múa của mình sẽ thỏa mãn cho người khác đúng rồi, sẽ giúp người khác.
Ừm, nh đúng rồi. Nó toát ra được, đúng không? Nó toát ra được cái thần thái của của của cô của họ. Ừm, ừm, bạn học nhảy chỉ là vì cái tức là, có thể là bạn yêu nghệ thuật ấy, nhưng mà bạn, ờ, ờ, có có có định hướng là làm cái nghề nghiệp liên quan đến cái đấy không?
Đúng rồi. Ờ, hiện tại á thì mình vẫn xem cái việc nhảy là một cái sở thích của mình, và hoặc là một cái việc biên đạo cho bản thân mình, cho bạn bè, gia đình của mình cũng là một cái mình đang làm, những cái việc mình mang đang làm. Mà nếu như mà nói về một công việc chuyên nghiệp hoặc là một công việc để mình kiếm kiếm cơm, kiếm tiền chẳng hạn thì nó chưa phải tới lúc, tại vì mình cảm thấy là mình chưa đủ năng lực.
Ừm. Ừm, ừm, bây giờ thì bạn và cô đã không còn được gặp nhau thường xuyên nữa thì vẫn, ờ, nhưng mà bạn còn có thể chia sẻ, ừm, được với cô một cách, ưm, thường xuyên nữa không?
Có chứ, mình lúc nào cũng mình cũng, ơ, ờ, like, ý là mình thích những cái, ơ, những cái trạng thái hoặc là những cái câu chuyện mà cô đăng trên mạng xã hội, tương tác trên mạng xã hội, Instagram chẳng hạn. Nói chung là cô đăng cái, a, video nhảy lên là mình vô mình khen: "Wow, cô nhảy đẹp quá!" như thế này thế kia.
Vẫn chia sẻ. Ừm, vẫn còn tương tác được với cô, ừm. <laughs> Ờ. Có vẻ như là mối quan hệ của bạn với cả cô bây giờ vẫn, ơ, vẫn còn rất rất là khăng khít với nhau chứ cũng không hề bị, ờ, thay đổi khi mà bị, ờ, khoảng cách nó bị kéo dài ra như vậy ấy. Ừm, hôm nay cũng rất là vui khi mà bạn kể cho mình nghe một cái câu chuyện về việc là có một cái cô giáo truyền cảm hứng đến cho bạn như vậy ấy, mình nghe mình cũng rất là thấy cảm động luôn ấy.
Đúng rồi.